Có, về nhà mình thì không phải đối mặt, nhưng mà khi mà mình đi chơi xa, thí dụ tới b thăm gia đình xa đó, mà mình, ờ, ở chung gia đình với người ta đó, thí dụ như đi chơi với nhau về cái thấy nguyên đống, giờ mình nhào vô mình dọn cho người ta chứ giờ sao? Ờ, có.
Ừm. Ờ. À, lúc đó lại thoải mái hông hay, kiểu là, cũng, ừm, hổng vui?
Hông. Tại tại cái tính cái tính của mình thấy bề bộn là mình nhào vô mình dọn à. À, không dọn mình mới là hông vui á. Ờ, quen rồi, thấy bề bộn là nhào vô dọn. Thậm chí mình đi khách sạn, đi ở xa mà mình không phải ở người nhà người thân á, mà mình ở những cái giống như là Airbnb hay là những cái homestay hay là mình ở những cái mà nó có nguyên cái suite là có luôn nhà bếp, nhà tắm, nhà giặt đồ luôn ha, thì mình cũng dọn y chang như ở nhà mình vậy đó. Bất kể ở đâu. Ờ, quen.
Ừm. Ừm. Vậy là thói quen luôn rồi ha. Thói quen này cũng rất là hay đó, nó giúp ích được gia đình nè. Ừm, đúng rồi. Tại vì, ừm, người ta hồi xưa người ta có câu, gì ta, "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", đúng hông? Ừm.
Cứ nghĩ đi, mình hưởng chứ ai hưởng, đó, thành ra mình dọn vui vẻ. Yeah! Tức bạn sạch tức là bạn hưởng đầu tiên chứ ai hưởng đâu nè. Mà giữ bếp sạch hàng ngày là quan trọng lắm, tại bạn bạn biết sao hông? Cái bếp á là nó liên quan tới cái miệng mình nè, đúng hông nè? Á, cái thân thể của mình, mình ờ, đúng vậy. Thân thể bạn bạn cẩn thận nhất là cái khẩu, đúng hông? Tại cái khẩu là cái đường đi vô, <laughs> cái cửa khẩu mà. Nó đi vô thân thể của bạn bằng cái khẩu, tức là cái gì vô như liên quan tới cái miệng nó phải sạch. Đó, thì cái bếp sạch, có nghĩa có cuộc sống sạch. Ờ.
Ừm. À, cũng đúng. Đồ ăn này kia, thức uống, đúng hông? Đúng. Đấy. Đúng rồi, chính xác. Trên không gian nấu ăn là nó phải sạch tinh tươm hết, đúng hông?
Ờ, là bạn có sức khỏe sạch. Đó!
Ừm. Ồ, vậy thì hổng biết á, bạn có kinh nghiệm gì về cái việc mà tẩy sạch này kia hông, ví dụ như là, ờ, đồ ăn này kia đó?
Có.

À, mình sẽ hướng dẫn người ta từ từ, ví dụ t tưởng tượng như có dâu đi, a, cái, ờ, cái dâu dĩ nhiên là nó từ cái nề nếp gia đình khác mà, mà nó vô nhà mình mà nó hổng theo cái cái cách như mình được, nó bầy hầy, bẩy hẩy, thì mình cũng phải hướng dẫn. À, thứ nhất mình, gi giải thích cho người ta biết à, là cái kê cái cách, cái nề nếp mình vậy, cách thức mình vậy và cái lợi ích của chuyện này nó là vậy. Đó, để người ta biết, hiểu cái lợi thì người ta mới làm. Ừm, thì uốn nắn ta, h hướng dẫn người ta từ từ, chứ bây giờ bạn hổng có thể nào mà á ép buộc người ta mà người ta nghe theo đâu.
Ưm, đúng. Ừm. Nói chuyện, đúng hông? Ừm. Hướng dẫn từ từ, đúng hông? Ừm. Ờ. Ừm. Nhưng mà hổng biết á bạn có một cái mẹo nào đó mà bạn có thể, ơ, ờ, dọn gàng gọn gàng, sạch sẽ mà tiết kiệm thời gian nhất không?
Ừm. Cái mẹo của mình đó là làm đâu dọn đó là tiết kiệm, đó, tại vì sao? Bạn làm cái bạn dọn liền, bạn hông có mất nhiều giờ, mà bạn làm 10 khâu rồi bạn mới dọn, cuối cùng á là nó mất rất nhiều giờ là vì sao? Nó đã chất đống ê hề rồi, rồi bạn phải đi lại từ đầu, nhiều khi thí dụ như bây giờ một cái, a, cái chỗ rửa chén đi, mà một cái chén bạn rửa một cái, ưm, mấy giây thôi, mà một đống như vậy đó là bạn phải bắt đầu nè, bao nhiêu cái từ có mỡ, không có mỡ, <chuckles> có dầu, hổng có dầu, nó vô quện chung hết trơn, phải hông nà? Mất thời gian hơn, rồi đứng rửa một ề như vậy cũng mất thời gian hơn. Thí dụ như cái bếp đi, mình vừa nấu xong 1 bữa là mình lau chùi liền, tức là nó văng dầu, văng mỡ rồi mấy cái, ừm, mà nó dính dính á là mình chà liền, à, mình thí dụ như mình lấy xà bông ờ, đó, để dâu bây giờ bạn tưởng tượng đi, bạn để chừng 2 ngày, bạn cạo hổng có ra đâu, nó mất thời gian lắm. Rồi bạn để một tuần đi là coi như chết dính luôn, thành ra đó ừm, tiết kiệm thời gian.
Mà đỡ quên nữa, đúng hông? Ừm. Hiểu. Ừm, cũng đúng nha. Ừm. Chà liền ngay lập tức chứ hông thôi để lâu là nó dính lâu, đúng hông? Ừm. Đúng rồi. Ồ. Ờ. Vậy, ờ, có khi nào mà bạn có khi nào mà bạn về nhà hay bạn qua nhà người khác á, mà bạn phải đối mặt với một đống chén hay là một đống cái cái gì đó mà chưa dọn hông?

À, hồi xưa đó, thì mình nghĩ là thôi con nít nó làm nó v dơ, nó ph ờ, nó vây tùm lum, ờ, bầy hầy. Thôi cứ để mình làm hết đi, mình làm cho xong. Cái chuyện gì nhờ nó cũng nghĩ bụng "Thôi, nó làm hông tới đâu để làm mình cho xong", hiểu hông? Nhưng mà sau này cái thấy, ờ, thấy làm vậy cái nó hổng có được cái cái cái môi trường để nó thực tập, để nó học hỏi. Thành ra ờ, mình cũng phải, ờ, lơi lỏng cái cái kỷ luật bản thân một chút để chấp nhận nó làm hổng tới, nhưng mà cho nó cơ hội để tập từ từ nó tới.
Đó, đúng rồi, bầy hầy lắm. Ừm, tự làm hết luôn. Đấy, chính xác luôn, thiếu kỹ năng liền. Ừm, đúng rồi, tức là bạn tập cho con là từ lúc mấy tuổi?
Ừm. À, bắt đầu từ lúc, ờ, cấp 2 đó là mình bắt đầu cho con vô bếp đó.
Ừm, cũng là một cái giai đoạn hết sức là giống như sao ta, phù hợp. Đúng là con cũng có kỹ năng này kia, cũng biết nghe, cũng có kỷ luật này kia rồi. Ừm nhưng
Ừm. Ờ ha, chứ còn cấp 1 thì nó nhỏ quá, mình sợ lửa củi phỏng phiết đồ đó. Bắt đầu cấp 2
Ừm, vậy thì mất khoảng bao lâu thì con của bạn mới, giống như, kiểu là, nấu ăn một cách cơ bản, rồi biết dọn dẹp, rồi, ờ, quy củ.
Ờ, tức là tà c hàng ngày á chứ, thạc thực tập hàng ngày, đang học từng ngày, chưa có, gọi là, tốt nghiệp ra trường đâu, nó sẽ phải học cho tới khi nó nó r nó đi ra riêng luôn á chớ. Đâu có c cái yeah, cái cái cơ bản kỹ năng cuộc sống này càng ngày nó càng sẽ phải tích lũy, trau dồi, bạn biết hông? Ở với ba mẹ ngày nào là học ngày đó, chứ đâu có rồi, ơ, xong rồi hổng học nữa đâu, hổng có.
Ừm. À. Ồ, cũng hay! Ồ! À, tức là bạn cho nó là một cái quá trình luôn chứ hông phải là, kiểu, ngày một ngày hai, đúng hông? Cũng rất là hay luôn. Nhưng mà á hổng biết á nha, bạn đánh giá là cái cái khả năng mà giống như, kiểu là, ừ, con của bạn nó học được như bạn á, tức là giữ quy củ gọn gàng, sạch sẽ này kia là khoảng bao nhiêu phần trăm?
Ừm hứm. Yeah, chắc chắn rồi.